Eh. Iya.
Halo, hai! Selamat pagi menjelang siang, Mas.
Selamat pagi menjelang sirang juga ya, Mbak, ya.
Iya, apa kabar?
Baik, baik, alhamdulillah sehat juga, gitu. Mhm. Kamu sendiri gimana?
Mantap, banget. Aku juga, alhamdulillah kabarnya baik, sehat juga, itu.
Waduh, mantap dong, gitu. Oke oke.
Iya. Nah, kita bahas apa nih enaknya nih, pagi-pagi gini?
Heeh. Eee, aku sebetulnya ada bahasan nih tentang, eee, makanan, gitu.
Apa tuh? Wah, menarik banget tuh, karena nggak pernah gagal kalau bahas makanan. Mhm.
<chuckles> Pastinya, ya. Betul, kan, apa ya, kayak, eee, pasti makanan tuh kayak punya kenangan, gitu ya, masa kecil gitu-gitu, kan. Nah, aku mau nanya nih, kalau kamu tuh, eee, punya makanan nggak, yang mungkin se setiap kamu makan gitu atau, apa ya, ngebau ngebau makanan itu, gitu ya, itu kayak nginget gitu, masa kecil, gitu? Apakah ada ceritanya, gitu?
Mhm. Betul. Mhm. Mhm mhm mhm. Aduh aduh, bentar bentar bentar. Apa ya, kalau, eee, makanan itu harus makanan berat atau boleh, eee
<chuckles> Iya. Bebas sih, mau makanan apa aja, gitu.
Oke oke. Nah, mungkin ini sih, kalau, eee, yang ini deh, cilok gitu tuh, kamu tahu cilok enggak?
Heeh. Eee, tau dong.
Nah, kalau, e ada cilok gitu lewat, gitu tuh, itu tuh selalu mengingatkan tentang masa kecil, gitu. Karena dulu itu suka banget kayak berburu cilok, Mas. Apalagi cilok sambal kacang, gitu. Mhm.
Mhm mhm. Iya. <chuckles> Oh, iya iya. Wah, kalau sambal kacang sih, no debat ya, itu enak banget sih sambel kacang. Cuman sekarang jarang nih, di tempatku gitu lewat. Paling kalau ada tuh ya cilok biasa, tapi sambelnya sambel sambel enggak sehat tuh yo, Mbak, yang <chuckles> yang kayak merah banget, gitu-gitu.
Iya, kan? Nah. Apa? Sambel. Oh, iya iya iya iya iya. Heeh heeh.
Iya, sambal enggak sehat kalau aku nyebutnya, gitu.
Oke oke. Tapi kalau masa kecil dulu selain, eee, cilok itu tuh, aku juga ini, apa namanya, sop, sop telur.
Mhm. Apa? Oh, sop. Oh, sop telur, iya. Sop telur yang gimana nih? Kayak mungkin, eee, sop biasa ada telur kecil-kecil, atau sop diceplokin telur, atau gimana, nih?
Iya. Mhm. Iya, jadi kayak, eee, telurnya itu tuh utuh gitu, dikasih kayak, eee, apa ya Mas namanya, sendok sayur itu yang
Oke. Oh, yang kayak apa namanya, eee, buat nyetak bakwan, ote-ote gitu-gitu yo? Oke. Hmm.
Iya iya, betul betul. Dikayak gituin terus dicelupin ke kuah sopnya itu sampai dia matang. Nah kalau dia udah matang, baru dilepas, terus, eee, bikin lagi, 1 lagi dimasukin lagi, gitu-gitu.
Oh. Oke. Oh, iya iya iya iya.
Mhm, itu enak banget lagi. Kalau enggak gitu, telur yang digituin aja doang, pakai sambal kacang, dipaduin sama pecel, enak banget itu.
Hmm. Wah wah wah, berarti, eee, pecel telur ya?
Iya, pecel telur. Tapi telurnya yang yang harus rebus itu tadi loh. Rebus pakai cetakan itu tadi.
Enak enak. Iya sih. Hmm hmm hmm. Oke.
Mmm. Kalau kamu emangnya apa Mas, yang mengingatkan tentang masa kecil?
Aku ya masa kecil ya, itu tuh biasanya, eee, jajanan pasar gitu-gitu, Mbak. Jajanan pasar tuh kayak meliputi kayak mungkin, eee, roti-rotian kecil, terus kayak makanan-makanan lawas-lawas gitu Mbak. Wah, jajanan pasar deh, gitu. Apa pun jajanannya itu pasti mengingatkan waktu kecilku gitu oh.
Mhm. Oh, iya. Mmm. Oh Iya iya.
Eee, s
Eee, semua jajanan pasar atau tertentu?
Se semua sih, jujur, kayak, apa ya, karena dulu tuh suka banget gitu ikut ibu ke pasar gitu ya, jadi kayak selalu ngelihat jajanan-jajanan pasar gitu, ber a ren beraneka ragam, cuman kalau, apa ya, mmm, ada yang enggak suka, ada yang suka, gitu. Cuman kalau untuk melihat semua jajanan pasar tuh kayak, apa ya, eee, melihat kenangan gitu ya, melihat kenangan masa kecil, gitu. Cuman kalau ditanya yang yang disuka apa gitu, ada. Ada salah satu jajanan pasar yang aku suka gitu, itu. Itu tuh, mmm, apa ya, ra ra jadi kayak bulet gitu. Kamu tahu bakpia enggak?
Oke oke. Mhm. Oke. Inget masa kecil, ya. Oke. Mhm. Apa, tuh? Bakpia? Tahu tahu tahu.
Heeh. Nah, mmm, semacam bakpia gitu, tapi lebih gede, gitu. Di biasanya dibungkusin, eee, udah udah bungkusan gitu satu-satu. Eee, mereknya MM, Pia MM dulu namanya. Sampai sekarang udah masih ada, karena apa ya, eee, sampai sekarang masih ada dan
Iya. Terus? Oh, iya. Isinya itu apa, Mas, kalau boleh tahu bakpianya itu?
Eee, Pia MM tuh cuma itu doang, apa namanya, mmm, apa namanya, kacang hijau. Udah, kayak original doang, gitu. Sampai sekarang masih ada loh ternyata, gitu. Dulu harganya Rp1.000, tapi sekarang udah Rp2.500.
Oke oke oke. Oh, iya iya, tapi enak, ya? Oh. Waduh, udah makin mahal ya, sekarang ya.
Hm iya, memang, tapi masih esis eksis gitu loh, masih ada gitu, masih jualan.
Mhm. Mhm, mhm. Kalau kayak gitu tuh aku e ini, jadi ingat sejenis kue-kuean gitu tuh, Regal itu loh, Mas. Tahu nggak, merk iya, itu karena, apa ya, dulu waktu aku kan punya adik gitu, ya. Waktu adik aku imunisasi gitu, aku sering ikut sama, eee, orang tua aku buat, eee, bawa imunisasi. Terus kalau imunisasi gitu kan, biasanya dapat jajanan kan. Nah, tapi selalu ada kue Regalnya itu. Nah, aku selalu ambil kue Regal itu. Jadi kayak, eee, kalau lihat kue Regal tuh selalu ingat masa kecil, gitu. Mh
Oh, kue Regal. Heeh. Heeh. Oh. Iya iya iya. Oke. Iya iya iya. <chuckles> Iya, sih. Regal, eee, enak, e memang enak, itu beda kayak, apa ya, eee, roti Roma ya itu Mbak tahu enggak roti Roma? Roti kelapa, nah, kan beda kan. Regal tuh kayak, Regal tuh kayak, apa ya, eee, er eee, asli kayak susu banget gitu, lembut gitu loh rasanya, enak.
Dan enak banget tu i Tahu tahu. Marie Susu itu tahu. Oh iya, beda. Iya. Benar, benar. Eee, kayak bis aku lebih sukanya spesifik ke biskuit Marienya dari Regal itu sendiri.
Mhm mhm. Mmm, Marie, ya?
Ah, iya, tapi mereknya Regal. Heeh, oke. E
Roti Marie. Heeh, tahu tahu tahu. Wah, jadi inget banget, kayak dulu tuh, mmm, makan roti Marie dicampur kayak susu segar, gitu. Iya. Sering banget lewat gitu, susu murni Nasional kalau Mbak tau. <laughs> Iya, sampai apal loh gitu, dia. Itu itu biasanya beli itu. Itu da eh, dulu itu kayak lumayan, apa ya, jajanan itu tuh kayak lumayan mewah loh, gitu. Yang susu, karena lumayan mahal juga, gitu. Eee
I Susu. Nah, banget kan? Ah, iya, Susu Murni Nasional. Mhm, iya. Iya, bener. Bener bener. Benar, makanya aku selalu suka ikut itu tuh, karena aku dapat jatah sendiri gitu, loh. Aku dapat, adik aku dapat, jadi dapat 2, gitu.
<laughs> Heeh, iya. Enak banget tapi, jujur. Terus dicampur, eee, biasanya ada kalau roti Regal tadi, Marie Regal itu ya, itu aku campur gitu sama, apa namanya, susu segar itu, enak, ternyata enak banget gitu. Nagih woy, iya.
Heeh. Mhm. Iya. Benar. Iya, kalau enggak gitu aku biasanya tuh, eee, kalau lagi mager ngunyah gitu ya, aku, eee, susunya aku masukin ke regalnya itu, ke Marie iya. Terus habis itu Marienya aku bejek-bejek gitu loh, jadi kayak bubur. Ah.
Heeh. Gelas dulu. Heeh. Oke oke, aku kira dimasukin gelas dulu, langsung di wadahnya Marienya gitu ya?
Eee, enggak, mangkok kecil biasanya aku. Mhm, gitu.
Oh, mangkok, oke oke-oke. Aku kira tuh langsung ke wadah roti Marienya gitu terus susunya dimasukin situ. Kan itu bisa juga dibejek-bejek.
Enggak, iya, bisa bisa. Cuman kalau kayak gitu, aku kayak takutnya itu kayak bocor gitu loh nanti atau gimana. Heeh, lebih ke mangkok sih.
Oh, oke oke. Nah iya iya iya.
Mhm atau nggak, kalau dicelupin gitu suka juga nggak, Mas, kamu?
Celupin itu, aku biasanya roti kelapa sih itu. Tapi itu udah lumayan beranjak dewasa sih, maksudnya remajalah. Itu udah udah ganti dari Marie ke Roma gitu, roti, roti-roti kelapa gitu yang kecil-kecil gitu. Biasanya aku celup-celupin gitu ke susu, ke teh gitu. Biar biar dikunyahnya enggak terlalu seret gitu. <laughs>
Oh, bukan kayak gitu ya. Mmm. Iya iya. Heeh. Oh, iya. Iya, bener kan? Kalau mager gitu biasanya. <inhales> Aduh.
Eee, bikin kesel, eee, apa ya, makanan gi e apa roti-roti kayak gitu kalau nggak ada airnya, kayak seret banget gitu.
Mhm. Iya bener. Kayak, eee, apa ya, ditelan tuh masih nyisa di tenggorokan gitu loh.
<laughs> <laughs> Nah iya.
Heeh.
Emang emang agak susah gitu harus dicelup-celup gitu.
Mhm, betul. Tapi terus apa lagi Mas, ada lagi enggak kamu?
Mmm, kalau e yang lain itu apa ya? <tsk> Masa kecil itu banyak banget sih, eee, gini aja ngelihat- ngelihat, abang-abang jualan siomay, batagor di pinggir jalan tuh udah udah kayak kenangan masa kecil juga gitu, ya kan?
Iya kan? Kalau mhm, apa? Mhm. Iya bener banget. Iya, tapi kamu pernah bikin sendiri enggak sih kayak, eee, bikin cilok atau mungkin siomay di rumah gitu, pernah enggak sih?
Mhm. Wow. Aku sendiri belum ya, cuman kalau keluargaku ada yang bisa, eee, yang buat sendiri itu, bikin sendiri. Cuman aku makanan, apa ya, makanan yang mungkin, eee, makan pas kecil gitu kayak, eee, s kan dulu juga suka kayak, eee, apa namanya, mie, omelet gitu-gitu, nah itu aku buat sendiri sih, kan itu juga dijual di abang-abang di pinggir jalan gitu. Iya, yang intinya yang, apa ya, yang bisa dibuat sendiri dan gak terlalu rumit itu aku biasanya pernah gitu buat sendiri, misal
Mhm. Oh, oke. Mhm. Oh iya, heeh. Sampai sekarang kah? Heeh, iya bener bener. Mhm. Oke. Nah, sampai kalau misal ini tadi mie omelet itu tadi, sampai sekarang itu kamu masih, suka mie omelet itu atau enggak, Mas?
Mhm. Kalau suka suka, cuman kalau ngebuatnya sendiri itu udah jarang banget, jujur gitu.
Mhm. Oke oke oke oke.
Ya karena, apa ya, eee, sudah dewasa itu, semakin bijak memakan sesuatu. <laughs>
Iya, cari yang lebih sehat, cari yang lebih banyak proteinnya, gitu-gitu ya mungkin ya.
Nah, iya. Iya, betul. Kalau dulu mah masih, apa ya, remaja masih kecil tuh kayak, ah, bodo amat, apa pun gizinya betul, yang penting makan enak gitu. Walaupun tiap hari micin kek, apa kek, enggak enggak terlalu peduli gitu loh.
Mhm. Iya yang penting makan, enak, gitu ya. Mhm, betul betul betul. Iya lagi aku juga gitu, <chuckles> kalau dulu itu asal makan aja gitu. Kayak jajanan-jajanan papeda. Papeda itu kan juga kurang sehat gitu ya, teman aku dulu suka banget gitu. Terus sekarang setiap lihat papeda tuh kayak langsung keingat masa kecil, tapi untuk beli lagi gitu masih mikir-mikir kadang.
Mhm. Iya iya. Mhm. Iya. Mhm mhm. Iya. Emang masih ada yang jualan Mbak di deket m rumah Mbak gitu, atau abang-abang yang muter gitu papeda? Udah jarang juga sekarang soalnya.
Eee Udah jarang, iya, tapi juga beberapa kali masih ada gitu, ketemu di dekat sekolah, gitu. Iya, cuman kalau untuk beli sendiri gitu kayak, eee, kadang tuh suka masih mikir gitu loh Mas karena pertimbangan kesehatan itu tadi. Mhm.
Mhm. Oh. Iya iya. Hmm. Iya iya iya. Mmm, kan ini tadi kita bicara tentang makanan kecil ya, gitu. Nah, aku sebenarnya ada pertanyaan gitu, kan waktu kecil itu pasti juga kayak pernah diajakin acara keluarga besar gitu-gitu, ya kan? Atau ya apa ya, kayak <tsk> po pokoknya acara gede gitu. Nah itu pasti ada makanan kan Mbak di keluarga itu. Nah, aku mu penasaran gitu, eee, makanan apa yang biasanya, eee, di keluarga kamu itu di "ah, selalu ada" gitu, atau makanan tradisional gitu, atau makanan budaya mungkin gitu? Budaya m keluarganya Mbak gitu maksudnya.
Iya, betul. A Iya, pasti da heeh. Heeh. Iya dong, pasti dong. Oke oh. Hmm. Oke oke oke. Jadi kalau, eee, yang selalu ada, gitu ya, di setiap, eee, kumpul keluarga itu, itu tuh dulu waktu nenek aku masih ada, itu ada gendar namanya Mas. Iya. Iya! Gendar itu tuh kayak, mmm, apa ya, dari n dari nasi, tapi dikasih pengawet dikit, atau apa gitu. Aku enggak tahu ya. Teksturnya nah, kayak gitu lah pokoknya, kalau udah tahu kayak gitu. Itu tuh, eee, disa disajikan sebagai pengganti nasi, gitu. Heeh, terus nanti sekap mhm?
Mhm mhm. Mhm. Iya. Gendar. Oh. Iya. Iya iya, tau. Iya, tau. Oh. Padahal itu, kalau boleh, apa ya, boleh jujur, itu enggak sehat loh, gendar itu.
Sebetulnya iya. <chuckles> Iya, enak, terus
Iya, tapi enak sih. Aku jujur, enak. Apalagi gendar goreng, gitu, di tipis-tipis, be!
Oh, kalau di sini enggak digoreng Mas, biasanya. Dip dipaduinnya sama pecel. Jadi kayak pecel gendar.
Heeh. Iya iya. Tapi aku lebih su gendar goreng, gitu.
Oh, oke oke oke oke.
Kenyil, enak, gurih, asin, gitu.
Iya iya. Itu pokoknya, <sucks teeth> rasanya itu enak banget ya gendar.
Dan, ternyata buat gendar itu, eee, ada ada bahan pengawet yang lumayan enggak disukai tubuh, gitu. Pake apa, borak atau apa, gitu loh.
Iya, benar. Heeh heeh. Sebetulnya iya, cuman ya <chuckles>
<laughs> Ya, itu tapi itu makanan budaya. Maksudnya udah lama banget, sih, dari dulu banget, gitu. Mungkin, dulu itu enggak tahu ya itu kalau, apa ya, eee, kesehatannya gimana, gitu. Tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan sih, atau bahkan diganti yang lebih sehat, gitu.
Mhm, bender. Benar. Mhm. Iya. Kalau sekarang setelah nenek aku sudah enggak ada iya, digantinya ke lontong, jadi kayak lontong sama pecel gitu.
Lontong? Iya dong. Iya, masuk akal itu.
Iya, kalau di tempatmu ada enggak kayak ya sejenis makanan-makanan tradisional gitu yang disajikan?
Mmm, sep ada ada, setiap acara, apa ya, setiap acara syukuran deh gitu. Entah syukuran apa pun gitu ya. Itu tuh biasanya di sini, eee, apa ya, masak kayak nasi urap, Mbak tahu nasi urap? Kayak sayur-sayur gitu loh Mbak. Yang biasanya itu di sini namanya goban gitu.
Hmm hmm. Tahu tahu tahu. Heeh heeh. Goban itu apa?
Sego bancaan. <laughs>
Waduh waduh waduh, oke oke oke.
Iya iya, di sini gitu. Terus, eee, isinya itu kayak nasi, nasi gurih gitu, terus kayak, eee, sayurnya mirip urap gitu, terus sambelnya juga mirip urap. Nah, gitu doang. Terus biasanya dikasih buah-buahan, satu buah, entah itu salak, entah itu semangka, pisang, pokoknya bebas gitu. Terus sama makanan anak kecil kayak ciki-cikian gitu. Dah nanti, eee, apa ya, anak kecil itu kayak di di di apa namanya, diteriakin atau neriakin, "Bancaan bancaan!" gitu-gitu langsung kumpul. Nah ya seru banget itu.
Hmm? Hmm? Oh, oke. Hmm? Oke. Oh, terus pada datang semua. Oh iya iya iya. Iya iya iya, menarik menarik menarik. Kalau di tempat aku juga dulu dulu banget, itu ada juga tradisi kayak gitu. Tapi pakainya tuh, apa ya, nasi sama telur gitu, Mas. Nasi kasih telur, terus adap
Hmm. Heeh. Oh. Ngasih telur doang, gitu?
Eee, enggak ada lagi, ada kayak, eee, ikan ikan asinnya gitu, terus sama dikasih buah, pisang, udah gitu doang, gitu.
Oke, lanjut. Oke. Oh, itu itu, apa namanya, eee, piringnya atau la alasnya itu dari pohon pi apa oh ya udah, sama sama sama sama. Oke. Jadi aku b ada bayangan.
E dari daun pisang juga. Hmm hmm. Terus apa ya heeh, cuman aku cuman pakai, eee, kalau sayurnya gitu tuh enggak yang komplit gitu-gitu enggak, sayurnya ya terserah yang bikin aja lebih bebas, beda-beda gitu. Heeh.
Mhm. Oke oke. <chuckles> Oke deh. Ya, ah makasih banyak loh, Mbak. Iya ini dan obrolan tentang makanan yang mempengaruhi masa kecilnya memang kayak e jadi nostalgia gitu loh. Iya.
Wah, jadi kangen masa kecil nih aku. Betul, betul banget. Jadi kangen makanan-makanannya deh saya. <chuckles> Iya, sama-sama.
<chuckles> Makasih ya Mbak ya.